Esatto, de casse del computer oppure, sai dipende anche dal dal contesto, perché se magari vado invece in un bar, mettiamo dove, ehm, c'è della musica magari, ehm, sof mhmm, no soffusa, quelle son più le luci soffuse forse della musica di ehm, di sottofondo.
Sì, però come sottofondo.
Esatto, ecco, qualcosa del genere, ma, ehm, se è un genere che mi piace, ehm, magari non non metto neanche le cuffie, altrimenti se è qualcosa che non mi ispira troppo per per lo studio, per la concentrazione, allora lì ci sta che metta le cuffie, no?
Certo che sì. Ma, ehm, volevo chiederti, mhmm, in che contesto invece tu ascolti la musica che non è instrumental, cioè quindi che non è solo mhmm, senza voce diciamo?
Ehm, allora, ehm, mi vien da dire ad esempio quando quando faccio le pulizie, a casa, oppure, ehm, quando quando faccio la doccia mi piace mettere magari, non
<chuckles> Freddie Mercury style.
Eh, esatto. Magari non non sempre però, ecco, mi piace mettere, ehm, per qualche ragione la musica, ehm, degli a le band degli anni '90, fine anni '90, inizio 2000, ehm, la musica sì.
<chuckles> Ah, interessante. Mi puoi citare qualcuno?
Mah, ehm, guarda, ehm, Sixpence None The Richer, ehm, quelli che fanno la canzone "Kiss Me". Ehm, esatto quella lì, oppure mah, ehm, un'altra un'altra band, ehm, adesso non mi ricordo il nome della band, mi sfugge, però il titolo è "You Get What You Give", ed è una canzone che mi carica molto.
Ah, certo che sì. Ah sì, certamente. No, la conosco molto. S sì, la conosco, assolutamente, anche a me in questo momento magari se mi viene in mente poi dopo mh, te lo tiro fuori.
Eh, sì, queste